Les jeux Nathan. Oui, oui, oui, j'ai connu.
C'ét c'était une valise et en fait, heu ouais.
Ah! Oui, oui, j'en ai eu une, heu, à ma naissance. <chuckles>
Voilà, voilà donc cet cet cette valise, heu, en en plus, les jeux d'enfants, c'est pas trop discret, heu, au niveau des bruitages et tout. Donc ce truc s'a s'allume et et donc heu, en pleine nuit et et je flippe et et donc heu, je me retrouve réveillée et heu et je regarde dans le couloir parce que, du coup, j'avais 4 ans et je dormais, heu, la porte ouverte, hein et pour le contexte, heu, c'est quelqu'un de ma famille qui venait de décéder, oh, et et donc je regarde dans le couloir et je vois, heu, une tache de lumière, heu, genre, comme un gros rond, comme si tu comme si quelqu'un avait orienté, heu heu, une lampe de poche, en fait, contre le couloir et je vois donc un cercle lumineux.
Heu, non <chuckles> pas OK. Mmh mh. Oh, c'est pas D'accord, ouais. Ouais. OK. Tu et s ça ça venait ça venait depuis le couloir, en fait?
Bah, ça se formait dans le couloir, ouais. Il y a p en fait, il ça pouvait pas venir d'ailleurs, en fait. Ouais. C'est ça ça se formait dans le couloir donc il il se forme un, heu, un cercle lumineux sur le mur et ça disparaît et c et ça réapparaît plus proche de moi et ça redisparaît et c pareil, ça ça ça avance, comme ça, vers moi. Ça, alors, ça s'éteint et ça
OK. Ouais,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 OK. Mmh. Waouh! Oh, là, là, ça, c'est flippant ça. <gasps>
Ouais, ça s'éteint et ça se rallume en ce cercle lumineux et après j'entends: «Sandra».
Oh, là, là! <chuckles>
<chuckles> Et là, j'ai couru j'ai couru réveiller ma grand-mère, heu, qui dormait, heu heu, dans la chambre d'à côté, quoi. J'ai et c c'est tout ce dont je me rappelle, en fait.
Oh, là, là et et heu, du coup, tu as tu as pu, heu, réveiller ta grand-mère?
<chuckles> Ouais, j'ai réveillé ma grand-mère et après, heu, je je sais pas la suite, en fait, je je me rappelle pas ce qui s'est passé ensuite.
Pour dire heu, hem, b f Tu lui as dit que tu as Non, mais je pense qu'un truc comme ça, ça m'aurait fait trop flipper aussi, encore plus quand tu es petite.
O ouais, ouais, ben, maintenant.
En fait, mais même même en tant qu'adulte, en fait, heu, un truc, heu, comme ça d me réveille dans la nuit, ben, en fait, heu, je flippe encore plus. Surtout, bah, là là, par exemple, moi, j'habite toute seule. Bah, c'est encore plus terrorisant. Tu te dis: «Mais» <chuckles>
O oui. B ouais. Oui. Ah, oui, oui, non mais ouais. Mais oui, oui, oui, mais mais moi, les les trucs des trucs qui s'allument, heu, dans la nuit et qui font du bruit, rien que déjà ça, ça me fait super peur. <chuckles> Les trucs qui font des bips et tout ça, heu, ça peut me faire super peur et
Ah, ouais. Non, non, ça, c'est horrible. Mais surtout qu'il y a 0 explication. Un jeu comme ça, il peut pas il peut pas s'enclencher tout seul, en fait.
Non, ouais et et en fait, maintenant, quand, heu, j'y pense aujourd'hui, c'est ce ce souvenir, heu heu, ne m'effraie pas du tout parce qu'en fait, je suis persuadée que c'est cette personne en question qui est venue me voir, tu vois? Donc heu, je heu, en soit, maintenant, ça me fait plus peur, mais je suis persuadée que oui, oui.
Ouais. Oui, parce que c'est passé. Mais hem, toi toi, tu es persuadée que c'était une personne ou que c'était justement surnaturel?
Ouais